Halo, selamat pagi di sini.
Oke, halo juga, selamat Waduh, pagi, semangat pagi, di sini udah malam nih, Kak, kebetulan. <chuckles>
Oke, luma tapi suaranya masih semangat banget ini udah malem. <laughs> Oke oke.
<chuckles> Oh, jelas. Ini menuju tidur loh Kak, ini aku ngabisin energi biar entar tidurnya nyenyak, gitu. <chuckles>
Oh, oke oke. Oh berarti, ini sangat-sangat iy e apa, ini orangnya energetik gitu Kak, ya. <chuckles> Oke, nah bicara-bicara identitas, bicara-bicara ekspresi ya kan Kak, eee, apa, ekspresif. Itu kan, bicara-bicara, e terkait identitas kita gini, kan Kak, ya. Nah, eee, apa namanya, kira-kira Kakak pernah moa moa bisa cerita enggak, apa, kadang-kadang itu kan identitas kita itu, eee menjadi penghalang kita.
Mantap mantap, aduh, gimana nih Kak? Heeh, mhm. Waduh, boleh boleh, mhm mhm. Mhm mhm. Iya, benar. Gimana tuh? Mhm, hmm. Asik. Oke, nah gimana tuh?